So, paano ka nagbabalanse ng screen time tsaka pahinga?
Ah, para sa'kin medyo trivial yan eh. Kat ako since student ako, back then actually mai-share ko na lang din, back then nung panahon nung pandemic yun tala masasabi kong wala akong balanse talaga sa sa screen time at pahinga, kasi para sa akin, noong panahon na yun, yung pag-gamit ng gadget ko yun na yung pahinga ko din kumbaga parang imbis na itulog ko, gagamit na lang ako ng gadget kumbaga minsan pa nga mm.
Mm. Oo. Um, parang mm. Oo. Oo, kas Oo. Tsaka, oo, di ba kasi parang hindi ka naman lalabas ng bahay, so 'yon parang naging comfort ano mo, comfort zone mo yung paggagamit ng is ah, tawag nito ng gadget.
Tama. Tama po, since online cla online class din naman noon, kumbaga parang yung break times, di ba, usually sa mga eskuwelahan noong face to face may eh, may break time naman in between classes, di ba? Tapos po noong nag-online naman, tini-treat ko po yung mga break times na yun, as a way na manood na lang sa YouTube o kaya naman makipag-games or mag-ML na lang kasama yung mga kaibigan ko habang hinihintay ulit namin yung teacher.
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. Parang yun at yun lang din talaga yung nangyayaring pahinga mo.
Tama, kumbaga parang naco-confuse ka pa before, yung ano, kung pahinga ba talaga yung kung considered ba na pahinga yung paggamit ng gadgets and yung normal na pagpapahinga, for example yung tulog, yung hihiga ka na lang ganon. So 'yon po parang back then talagang wala akong balanse. Pero ngayon, nagse-set na ako ng timer talaga. For example po gano'n mm, oh sige po.
Mm. <chuckles> Oo, na pahinga. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo, pero mm. Pero ganito di ba yan nga ganyan yung parang ginagawa mo nung pandemic, so ano yung ah, parang naging ano noon yung parang, naging epekto sa'yo na lagi kang gumagamit ng ng gadget sa maghapon ganyan? Tsaka paano mo 'yon na-handle? Dun sa ano, oo.
Ah. Nung pandemic kasi, talagang kagaya noong na-mention ko, palagi iyong pag-gamit ko ng gadgets, sa hindi mabuting ano, way. Kumbaga parang may online class nga before, pero hindi ako nagga-gadgets, kasi nga, hindi ako nag ga-gadgets for that. Kumbaga parang hindi ko ginagamit iyong gadgets ko para mag-aral, kundi para mag-procrastinate ganoon, para mag libang. So iyon, may epekto siya negatively, actually marami eh. Kasi back then wala din akong masyadong tulog. Kasi nga, kagaya nung na-mention ko, nako-confuse ko pa yung ano, pag-gamit ng gadget sa pahinga. So yun, wala akong tulog, talagang, halos ano, abutin kami ng 4 AM. 4:00 AM ng madaling araw ng mga kaibigan ko na nagko-call lang. Nanonood ng mga videos, naggi-games, so yun, parang isa sa mga grabe, na negative effect or impact sa akin noon, yung sobra-sobrang screen time is yung talagang, wala akong tulog. Kumbaga parang, halos 3 hours? 3 to 4 hours lang yung pahinga ko noon. And isa pang naiisip ko na negative na impact sa akin is medyo nasira siguro or parang medyo nalamatan, yung, um, relationship ko sa pamilya ko. Considering na magkasama lang kami sa bahay, ah, tapos nagawa pang masira dahil nga sa ano, sa sobrang paggamit ng gadgets.
Mm. Oo. Oo. Mhm. Mm. Oo. Katulad ng? Mm. Mm. Mm. Oo. Ah. Oo. Hmm. Ah, oo, totoo naman. Sa bahay? Oo. Oo, oo nangyayari talaga yun kasi maiinis ka sa kanila, 'di ba? Ganoon iyong ano nun eh. Pero ito ngayon, sa ngayon, 'di ba? Ayan nangyari na nga iyong ganyan. Paano mo naman na ano, tawag dito? Paano mo nalagpasan iyong ganoon na sitwasyon?
Tama, minsan. Ah.
Yung ganun sitwasyon, na parang na-adik ka na sa, paggagamit ng gadget, na hindi mo na mabitawan iyong cellphone mo, ganyan. To the point na parang nasira na rin iyong, ah, relationship niyo ng pamilya mo? Paano ka nakalagpas dun?
Ayan. Sinolusyunan ko siya, siguro ano, um, around
Mm.
ba, isang taon, after the pandemic. Kasi nag-start yung pandemic noon, 'di ba ano, early 2020, if I'm not mistaken. Tapos nag-start akong magbago ng ugali ko, late ano na, kumbaga parang, late 2022, around June. Kasi doon na ulit nag-ano eh, nag-start yung school year namin for grade 12 na, 'di ba. So, yun pa, parang sinabay ko doon yung pagbabago na, or yung journey ko para magbago.
Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Oo. Mm. Oh, yun naman talaga yung importante din naman talaga yun, at saka maganda rin yung nagawa mong yun. Mhm.
Tama po. So, yun pong way ko para naman baguhin na talaga yung mga habits ko is ano, nag ay ito nga, yung simpleng pagse-set lang ng timer. Ayun po, parang kapag alam kong oras na ng pagtulog, hindi na ako magga-gadget. For example po ano, around 8 PM na, tapos wala naman akong kailangan na assignment na gawin, ang gagawin ko na lang, imbes na mag-doomscroll ako, o kaya naman maglaro, eh, mag-aano na lang ako, matutulog o kaya naman hihiga ng walang ginagawa.
Mm. Mm. Tulog na. Oo. Oo. Matutulog. Na-aano mo na siya, nako-kontrol mo na siya ngayon? Mm.
Tama. Kumbaga parang, para ma-desynthesis po yung utak ko noon. Eh, dahil naman po doon sa na ginawa ko noon, eh, masasabi ko ngayon na nagbago na, or nabalik na sa dati, sa normal yung ano ko.
Mhm. Oo. So, parang ngayon, ah, tawag dito, na masasabi mo na parang nabalanse mo na talaga yung paggamit lalo sa 'di ba sa umaga? Madalas kasi yan yung talagang ano natin eh, laging hawak natin. Minsan nga kahit kumakain tayo, ganyan, hawak natin yung cellphone. Ayun ba, nangyayari pa rin ba sa iyo yung ganoon? O talagang disiplinado ka na rin ngayon sa paggamit ng gadgets?
Um, minsan siguro. Pero mas masasabi ko na masasabi ko pa rin na disiplinado na ako. Kasi nga unlike before kung iko-compared natin iyong before ko at present. Noon, talagang hindi. Pero kung iko-compare ko 'yong noon ko sa ngayon ko, mas ano na ako disiplinado. Kasi nga, kagaya po nung na-mention niyo, eh, ginagawa ko din 'yon dati eh, pero ngayon hindi na. Kumbaga parang natutunan ko na na, kung hindi ko naman talaga kailangan munang mag-cellphone ng kaumagahan, eh, hindi ko na lang gagawin. Parang kung bored ako, either lalabas ako, maglalakad or manonood na lang ng TV, 'di ba?
Mm. Oo. Mm. Tama. Mm. Oo. Mag-cellphone. Oo, mm. Pero eto 'di ba katulad niyan, ah, nag-face to face classes na kayo. So tingin mo 'yong nangyaring iyon iyong face to face classes na 'yon is malaki 'yong naitulong sa'yo para, ah, mawala 'yong ganyan na parang na-adik ka na sa cellphone? Sa pag paggamit ng gadgets, parang nakatulong ba siya sa'yo, dahil 'yon nga, ganoon may face to face classes na?
Oo. Ah, hindi. Kasi 'nong natapos 'yong online classes, 'yong era ng online classes, eh, naka-graduate na ako seniang ng senior high school. So 'nong nag-face to face na ulit, college na. Kasi po, mai-share ko na lang din. Sa high school namin doo noon, eh, 'pag face to face bawal magdala ng phone. So masasabi ko talaga dati na
Hmm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Ah, maganda pala 'yong school mong 'yan. Oo.
Opo. So, masasabi ko talaga dati na, hindi ako addict sa phone kasi nga, lumaki ako sa sistemang gan'n eh, halos 10 hours ng ano, pasok hindi ka nagpo-phone. So pa'no ka maaadik, di ba? Tapos po, 'nong nag-ano na, 'nong nag-face to face na ulit after or siguro 'nong nag-calm down na 'yong pandemic, college na 'ko no'n. Eh, allow eh, allowed na 'yong paggamit ng gadgets. Mm, kahit sa mismong klase, 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Paggamit ng cellphone, oo, ng gadget. So, ang ano mo lang talaga no'n is 'nong nangyari 'yong pandemic, kasi siyempre wala nga kasing magawa no'n. 'Yong do'n lang din kasi talaga iikot 'yong buhay mo, parang do'n ka lang din talaga parang, naano sa paggamit ng gadget.
Oo, parang do'n ako kasi naano, talagang na-expose pa lang. Parang first time kong ma-expose ng gano'n ka grabe sa ano, s-sa gadget. Oo.
Mm. Oo. Hmm. Sa gadget, oo. Kasi nga wala namang ibang gagawin. So 'eto, 'yong magulang mo ba, 'di ba, sabi mo na nabanggit mo nga 'yong ano, pa'no naman parang nalamatan 'yong, ah, relasyon niyo 'nong magulang mo dahil sa paggamit mo ng ayan, 'yong matinding paggamit mo ng gadget? Ayan, 'pag ano mo ng screen time, ganiyan.
Tama. Ah, siyempre, actually, ito nga 'yong parang 'yong major na realization ko back then, na pandemic, so magkakasama lang kami sa bahay. Tapos, but considering that, ba't lalo pa kaming na-distance sa isa't isa. Parang na-realize ko po na parang masyadong or nagkalayo pa kami.
Mm. Mm. Mm. Oo.
Considering na kahit nasa is i nasa iisang bahay na lang kami, 'di ba? Kasi 'pag gano'n, oo, mas magiging close, tama. Pero na-distant pa dahil lang sa simpleng, ah, dahil lang sa simpleng sobrang paggamit ng gadgets. So, 'yon parang unlike before no'ng o no'ng hindi pa ako adik talaga, parang, um, sumasabay ako sa kanilang kumain. Nasa sala ako palagi, tapos nakakausap ko sila gano'n.
Dapat mas magiging ano kayo eh, 'di ba, mas magiging okey, oo. Mas magiging close. Mm. Mm. Mm. Oh. Ayon. Do'n sila ano, do'n sila nagalit sa'yo.
Tama po, kasi noon no'ng talagang adik na ako
Tapos ikaw din naman, nagagalit ka na rin sa kanila, kasi ayaw mong ma-istorbo.
Hindi naman. Parang hindi ko naman sila sinisigawan eh, kumbaga parang minamata ko na lang sila. Kumbaga parang, <blows air> ayon po parang
Hmm. <giggles> Nakikipag-tinginan ka na lang, parang gano'n. <chuckles>
Tama. Na hindi ko naman ginagawa before. So 'yon, grabe talaga, kasi nga nagkukulong na ako sa kuwarto noon eh.
Ah, oo, kasi parang mas masakit 'yon para sa magulang eh. 'Yong, ah, titignan mo sila ng hindi maganda. Mas masakit sa kanila 'yon, kasi hindi nila alam kung ano 'yong nasa isip mo eh, parang gano'n. Mm. So ito, sa mga, ah, katulad mo na ganyan, 'yong sumosobra sa paggamit ng screen time, tapos ano, paano mo sila mapapayuhan para mabalanse rin nila kung, alam mo 'yon, mabalanse nila 'yong pahinga at tsaka 'yong paggamit ng gadgets?
Tama naman. Mm, talagang immaturity. Ah, depende sa tipo ng kabataan siguro. Kung yung kabataan na talagang bata pa, siguro ano, five years old to ten years old. Yung mae wala akong payo sa kanila. May payo ako sa mga magulang nila. Kasi kung sa edad na yun, adik na sa gadget 'yong anak nila, hindi nila kasalanan 'yon, kasalanan ng magulang 'yon. Kasi 'yong pinapakita lang no'n, eh, wala silang guidance sa anak nila. Kasi in the first place mm, tama, hindi naman maa-adik 'yan kung walang nagto-tolerate, 'di ba? So 'yon po parang 'yong payo ko sa mga magulang nila, eh, bantayan mo 'yong anak mo, palakihin mo, huwag ka masyadong ano, 'yong iba kasi tamad, eh, pero 'yong iba naman parang hindi naman natin masisisi kasi nga medyo tight 'yong schedule nila. Pero 'yong payo ko pa rin sa kanila is same lang. Kumbaga parang s uhm, spend time with your children and talagang bantayan natin kasi nga 'yong social media and 'yong paggamit ng gadget, eh, delikado 'yan, nakaka-adik talaga. And yung payo ko naman siguro sa mga teenagers na, for example thirteen years old above ganon. 'Yong payo ko sa kanila para hindi sila masyadong ma-adik or makapag-move-on sila sa pagiging adik nila, eh, tigilan. Kumbaga parang mag-set ka ng limit kasi wala namang masyadong mm, wala naman talagang matutulong 'yang grabe-grabeng screen time na 'yan, eh. Kun tapos 'yong tipo pa ng screen time mo, eh, 'yong wala namang kakuwenta-kuwenta. Kumbaga parang 'yong TikTok lang ganun, hindi naman nagagamit sa pag-aaral, YouTube lang, ganun. So, pa parang yung main ta main advice ko sa kanila mag-set ka ng timer para ma-limit mo yung sarili mo.
Mm. Oo. Oo. Magulang, oh, tama naman. Mm. Totoo naman, oo. Mm, pinapabayaan lang nila, mm. Mm. Totoo. Mm. Oo. Oo. Oo. Oh, tama yun. Oo. Totoo, totoo. Mm. Mm. Mm. Maaga pa lang, oo. Oo. Oo. 'Di totoo yun, totoo 'yon, mm. Mm. Totoo, totoo.
Kasi wala naman talagang ma magandang dulot yan. Talagang negatives lang 100%, hindi 99, 100.
Mm. Oo. Oh. Pero ito din tanong ko na lang din, 'no, ah, tawag dito? Ah, tingin mo ba nakaapekto siya sa mental health mo dahil nga, 'di ba, sabi mo nga, parang nagkaroon kayo ng lamat ng sa rela sa relasyon ng pamilya mo. Tingin mo 'yong paggamit ng screen time, 'yang hindi pagbalanse ng paggamit ng ano, 'yong ganyan, 'yong gadget is nakaapekto ba sa mental health mo 'yon?
Um, oo. Kasi, noong nu
Hmm.
noong parang na-realize ko na, or parang nagma-mature na ako, for it, o para unti-unti ko ng narerea or na-realize na mali pala iyong ginagawa ko. Iyong mga thoughts iyong mga thoughts na pumapasok sa akin, is negative na. Kasi parang talagang nare-realize ko na iyong mga kabalbalan ko na ginagawa before. Kumbaga parang, pumapasok na sa isip ko iyong mga parang negative na talaga. For example, iyong hindi ko naman ginagawa before na minamata iyong mga parents ko pero bigla akong nagagawa, dahil sa gadgets. Tapos parang nagsa-slump ako sa, um, eskuwelahan ko, na before kayang-kaya ko naman i-handle eh. Kumbaga parang iyong transition from high school to senior high school hindi naman iyon iyong problem, or hindi naman iyon iyong cause kung bakit ako nag nahihirapan. Iyong main cause ko before is iyong sobrang paggamit nga. So iyon po parang iyong iyon nga, may negative na impact siya kasi, noong nare-realize ko na mali pala talaga iyong nagagawa ko, parang siyempre nai-stress ka. Parang, naiisip mo kung paano mo ba aayusin ito napre-pressure ka, parang nagsasabay iyong stress at pressure ko talaga noon. Mm.
Oo. Ah. Oo. Oo. Oo. Pero nagagawa mo na? Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm, totoo iyon. Oo. Oo. Mm. Pero bukod diyan sa mental health, di ba, may parang naramdaman ka ba sa sarili mo iyong parang a ah mayroon kang naramdaman na hindi maganda sa pakiramdam mo iyong parang sumakit ang ulo mo ganito ganyan dahil doon sa sobrang paggamit ng, ah, gadgets?
Ah, sa physical po, sa physical aspect? Sigu meron, meron talaga. Iyong for example po iyong sobrang pag hunch, 'di ba talagang nakaka-ano yan, um, tawag mo dun, parang baluktot ng um, likod? And yung parang leeg mo eh sobrang bigat na bigla-bigla. So yun po pa parang naranasan ko yun. Tapos po iyong isa pa eh, nage-exercise po kasi or parang nag-wo-workout na ako nung bata pa ako eh. Eh, biglang na-stop nga, dahil nga parang wala na akong time para doon, dahil sa
Mm. Mm. Oo. Oo. Oo oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Oo. Hmm. Isa din sa ano, naging ano, gawa ng gadget.
Tama, kumbaga parang nawalan na ako ng time, or priority sa page-exercise dahil mas priority ko na, yung pagpro procrastinate.
Mm. Oo. Oo. Buti nga at 'no na nalagpasan mo iyong ganyang bagay 'no. At saka di ba kung hindi mo na-ano yan is possible na magkaroon ka ng hindi magandang pakiramdam or pwede kang ma-ospital kung dire-diretso talaga iyong ganong ginagawa mo. So, mm, mm. Oo kaya nga. So ayun, ang grabe yung mga na-share mo sakin. Maraming salamat sa pagbabahagi mo.
Tama kumbaga parang puro negatives talaga ano, yung sobra-sobrang pag-gamit? Ayan walang anuman at sana may natutunan ka kahit papaano sa mga nai-share ko ah. Maraming salamat at paalam.
Oo naman, sa uulitin, mm.